<chuckles> Sa foi! <chuckles> C'est vrai, c'est vrai.
Sa foi!
Ouais, c'est c'est c'est bizarre, hein, parce que moi, j'avais pareil, là, j'ai j'ai une amie, heu, qui, heu, qui est très, très, très, très religion, heu <blows air> C'est c'est ouais. C'est c'est c'est bizarre, parce qu'en plus, on a fait les quatre cents coups ensemble, quand on était jeunes. Enfin, tu vois? <chuckles> Tu sais, j'étais là, genre: «Ouais».
Est est-ce elle a qu Et c'est dire qu'e elle a elle, est devenue religieuse plus tard, ou tu l'as toujours connue comme ça?
Non, non, elle est devenue religieuse, plus tard. Je pense qu'elle se sentait seule, honnêtement. Je je pense qu'elle se sentait seule, et heu, et puis elle a trouvé, heu, elle s'est elle s'est retrouvée à aller à l'église, ta ta ta, mais heu
OK, c'est possible.
Je sais pas, mouais.
Parce que moi, j'ai une très bonne amie qui qui est mormone. Elle est ultra religieuse, mais je ressens pas s sa enfin, elle m'im elle impa enfin, elle est p je ressens que sa religion est pas si impactante quand on discute et tout, tu vois? Mais je sais que quand elle est seule et dans son intimité à elle, heu, elle pratique vraiment sérieusement, heu
N ouais. Ouais. Mouais.
sa foi, ouais. Donc ça dépend des gens, peut-être.
Ouais, ouais, ouais, mais ça ça, à la limite j'apprécie. Parce qu'il y a rien de pire que quelqu'un qui est toujours dans dans sa bulle, là, de de religion et puis, heu, <chuckles> et après quand ils te voient, ils veulent absolument, heu, essayer
Ouais, <chuckles> C'est vrai. Ouais, ils veulent absolument te convertir, ou heu
limite, heu, t'attacher là, strap on, heu, hop, heu <chuckles> tu vois? <chuckles> Ah ouais, c'est dur, hein. C'est dur.
<laughs> J'avoue. Trappe. <laughs> Ouais, et moi toi, es là, c'est ce que j'allais dire, en vrai. toi, tu es là, heu, s tu es là, sous ta couette: «Laissez-moi!» <laughs>
Te mettre, sous la couette. <chuckles> <chuckles> Ouais. Laissez-moi tranquille! Mouais.
Laissez ouais, non, j'avoue, je comprends.

Mmh. Mais heu mouais mais ouais m mais en plus, c'est marrant parce que du coup j'ai raconté cette histoire à à un ami qui m'a dit: «Mais moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça t'énerve autant?»
C'est rigolo.
je fais: «Bah parce que! Bah parce que»
Quoique qu'on te, heu déjà, on t on t'impose quelque chose que tu as rien demandé. À la limite, tu vois à l OK admettons, heu, elle veuille prier pour toi, je sais pas quoi. Elle peut de l'int enfin, il y a 1 001 manières d'introduire le truc plutôt que de te dire enfin de t'imposer: «Beh je vais prier pour toi». Déjà de dire: «Vous voulez venir avec moi?» Sans tu vois, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'explication, heu, c'est trop bizarre. Moi, je l'aurais super mal pris aussi. Mais c'est ça, c'est ça. En fait, si si elle te le dit de cette manière, c'est que pour elle, il y a vraiment une raison pour laquelle on doit prier pour toi.
Mais c'est ça! C'est ça et puis qu'est-ce qu'elle pense, en fait? Bah c'est ça. J'ai besoin d'être sauvée, quoi, tu vois?